Ternyata ini ya, penampilan itu berarti ini, Kak, Kakak percaya nggak kalau penampilan itu bisa menggambarkan seseorang sebenarnya, gitu? Karena kan tadi tuh ibu Kakak nih, mungkin ibunya Kakak mikirnya, "Ya, kamu ini, eee, anak perempuan harus"
Gitu. Mhm. Iya.
"rapi penampilannya, harus bagus", kadang kan ya itu ya, Kak, ya, kalau orang tua tuh, apalagi se apalagi sama perempuan, ya, anak-anak perempuan kan biasanya kayak gitu, tuh.
Mhm, mhm. Iya. Betul. Iya. Iya, kalau menurut aku percaya sih penampilan itu bisa menggambarkan, eee, siapa seseorang itu sebenarnya. Karena, eee, kan kalau Kakak liat kan setiap orang pasti punya referensi pakaian yang berbeda-beda, kayak gitu. Heeh. Style-nya masing-masing, gayanya masing-masing. Jadi kita gak bisa men-judge atau menghakimi, Oh, gaya itu jelek, gaya itu nggak nggak bagus". Karena, itu udah menjadi, eee, ciri khas mereka. Ya, kita hanya bisa memaklumi, "Oh, jadi, eee, dia memilih gaya itu karena dia orangnya misalnya kayak, apa ya, kayak gaya anak punk. <chuckles> Anak punk kan tahu sendiri kan. Ya yang penampilannya tato lah, eee, kuk apa, eee kulit lah, gitu. Jadi ya, mungkin kar ya, aku mencoba memahami kenapa ya dia pilih gaya itu, eee, sifatnya dia atau karakternya dia kayak gimana, gitu. Ya menurutku sih berpengaruh banget, sih. Kalau Kakak gimana? Kakak, eee, gaya pakaiannya seperti apa?
M ya, betul betul betul, style-nya masing-masing, ya. Mhm. Oh, iya. Oh, iya. <chuckles> Tau tau tau, anak punk kayak gimana, oke, iya. Mhm. Oh, oke oke. Mhm. Kalau ini gaya pakaianku nih? Kalau aku ya Kak, aku lebih suka yang santai aja sih, kayak semisal mau keluar gitu, jaketan pakai celana panjang. Kayak gitu, nggak yang, apa, nggak harus yang pakai sepatu, kan kadang ada tuh orang yang keluar tuh pake sepatu, harus pake sepatu
Heeh. Ah. Iya. Bener bener bener, heeh, ada, heeh.
Iya kan, kalau aku nggak sih, Kak, pake sendal aja udah cukup.
<chuckles> Tapi berarti Kakak masih pede ya? Masih pede untuk ke ke mall. Ka kalau misalnya ke mall besar itu, eee, pakai sendal, masih pede.
Kadang ya juga apa? Masih pede sih. Mhm.

Mmm. Aku juga ga paham ya, Kak ya. Kenapa orang bisa cepat menilai penampilan, eee, penampilan orang lain gitu. Karena, eee
Mmm.
masih masih belum paham aja, mmm, maksudnya apakah mereka hanya sekedar, b berucap begitu. Ap a ya kan? Kan ada yang kayak gitu. Atau, eee, memang mereka ada maksud baik gitu. Cuma kadang-kadang ya itu maksud baik kalau mereka jelasin maksud baiknya, eee, aku masih belum paham Kak, eee, masih belum paham, belum belum ketemu. Jadi kayak misalnya, kayak hijab aku dibilang aku, eee, keliatan jadi orang yang lebih tua. Ya so es eee, jadi kenapa emangnya kalo aku keliatan lebih tua? Gitu. Kan aku
Oh ya betul, atau Mmm. Masih belum belum nemu ya, nemu titik temunya ya? Mmm. Oh jadi ini ya. Nggak nggak dipikirin banget gitu ya Kak ya?
Eee. Heeh, aku ga mikirin banget soal itu. Maksudnya emang kenapa kalo aku keliatan lebih tua? Emang, aku berpenampilan sepert apa, berpenampilan apakah aku harus berpenampilan menarik untuk untuk seseorang? Enggak kan? Gitu. <chuckles> Ya kan ada yang kayak gitu. Nah heeh, gitu. Jadi, ya aku nyaman dengan diri aku. Ya sudah maksudnya, eee, ke ya itu, kadang-kadang alasannya itu, mmm, alasan, eee, mereka ga bisa kasih alasan secara logika kenapa gitu, cuma cuma bilang aja, mengkritik ah kamu keliatan tua, cuma gitu doang. Gitu. <chuckles> Heeh.
<chuckles> Ya, gak gak gak gak harus dong. Ada yang kayak gitu sih kadang. Ah. Mhm, betul. Oh. Terus caranya Kakak menghadapi itu gimana sama meresponnya tuh?

Halo, selamat sore.
Iya. Gimana nih Kak? Kabarnya. Masih semangat? <chuckles>
<chuckles> Kabarnya masih semangat dong, Kak. Masih. Masih semangat empat lima ini.
Weh! Keren deh, kalo gitu. Masih semangat ya? Oke. Nah, sekarang aku kenapa?
Mhm. Kabarnya Kakak, gimana? Kabarnya Kakaknya, gimana tuh?
Oh, ya. Aku juga masih semangat. <chuckles> Eee sehat, Kak. Iya. Oke. Ini aku mau ngobrolin ini nih, Kak. Eee kan, pasti kan ada ya, tipe orang yang suka menghakimi orang lain dari penampilannya. Eee, tahu kan yang peribahasa, don't judge book by its cover, kan? <laughs> Kayak gitu. Heeh. Eee, ada pengalaman nggak, Kak?
<chuckles> Masih semangat, ya? Apa tuh? Heeh. Heeh. Oh, iya. Tahu tahu tahu tahu. Don't judge don't judge book by its cover. Ya. Kalo, pengalaman eee, di aku sendiri, atau di orang lain nih Kak?
Tentang hal hal ini? Boleh orang lain, boleh Kakak.
Kalau aku sih, di orang lain ada ya, Kak, kar pernah sih, pernah. Kalau di orang lain ada tuh. Temenku yang dipandang kayak, dari penampilannya gitu ada sih.
Heeh. Oh. Kayak gimana tuh, Kak? Boleh diceritain?
Eee, boleh boleh. Karena, ini ya Kak. Temen ku ini kan, dia berhijab nih, berhijab ya. Eee perempuan berhijab mhm. Gitu. Terus, penampilannya itu, berhijabnya itu yang apa ya, yang bisa dibilang, yang agak besar. Gitu loh, Kak.
Oh, berhijab. Oke. Heeh.